Çünkü, ııı, onun oradan alabileceği bir şey yok. İşte anlatmak istediğim o. O diyor ki, yani, o ba bu çok batıda, hani, biz oradan vergi de toplayamayız. Oraya, işte, götüreceksin, bayındırlık işleri yaptıracaksın. Yok, işte, insanlar tarım yapsın, bilmem ne yapsın, hani, tımarlı sipahi falan filan. Bunları yaptırabilmen için, eee, ya, öyle bir, hani çok masraflı olacak bu. Eee, alacağı vergi de kendini kurtaramayacağı için herhâlde diyorlar ki mesela Etiyopya'ya da bunu Etiyopya'ya kesinlikle diyorlar ki: "Yok, biz istemiyoruz." Eee, kendi tercihleri, yani, bu. Eee, ama, hani hani, batılı, işte, devletler gidip, eee, "Ne yapabiliriz? Maksimum bütün her şeyi sömürelim. Hiçbir şey de vermeyelim." modunda oldukları için.
Hı hı. Hı hı. Tabii. Hıı, hı hı. Doğru. Hı hı. Hı hı. Anladım. E, var tabii böyle şeyler. Doğru, doğru. Doğru, doğru. Kesinlikle. Ya Tabii, tabii. Kesinlikle. Çok doğru. Ya, sömürgecilik karşıtı hareketlerin de gerçekten, aaa, ya, bağımsızlık mücadelesinin önemi farklı. Bir de güzel de aynı zamanda keza Ma Mandela örneğini verdin az önce. Eee, Gandhi gibi. Eee, ya, bu liderler barışçıl ya da, aaa, ya, silahla direniş hakkını, öz güvenini, özerkliğini yeniden kazandırdı gerçekten. Aaa, ba bağımsızlık hareketleri sayesinde sömürge idareleri sona erdi gibi s bir şey söyleyebiliriz. Hani, yörel yerel yönetimler kuruldu ve, aaa, ya, her ne kadar belki de copy paste gibi görünse de kendi anayasaları, dilleri ve kültürü yeniden canlanmaya başladı gerçekten ve eee Tabii.
Eee, bilmiyorum. Evet. Evet, Gandhi de Evet, evet. Daha çok Afrika ülkesinde de o Evet. Evet, yani, kendileri bi şu anda bir şeyler kurmaya çalışıyorlar ama geçmiş şu an birikimleri o kadar kötü olduğu için, eee, sıfırdan bir medeniyet kurabilmek ve o zararı yani sömürgeciliğin onlara getirmiş olduğu ekonomik zararı çıkarabilmek onlar için çok zor oluyor. Eee, dolayısıyla bugün hâlâ daha baktığın zaman birçok ülkenin gerisinde kaldıklarını görüyoruz aslında o bölgelerin.
Kesinlikle. Tabii. Tabii, tabii. Çok doğru. Do Doğru, doğru. Doğru. Ya, kesinlikle. Ya, doğru, doğru. Çok doğru söylüyorsun.
Eee, bu da çok bence acı verici, eee, bir şey.

Mantığıyla, eee, hakikaten, eee, inzivaya çekilmiş bazı topluluk ve medeniyetler kendi ailelerinde yaşarken, eee, sömürgecilik anlayışıyla biliyorsun çoğu istila yaşandı ve, eee, yani, sömürgecilik bu kadar çok, eee, konuşulmasa da, eee, yıllar boyu, eee, hakikaten çok zarar vermiştir şeye, bazı milletlere. Ya, sence bu zararlardan, eee, konuşacak olursak, hani, ne dem ne ne diyebilirsin bana? Konuşmak ister misin biraz?
Evet. Evet. Evet. Evet. E, tabii. Ya, bir de, eee, tek taraflı Evet. Eee, ya, tek taraflı bir kere sömürgecilik. Eee, ya, bunu böyle biraz Osmanlı'ya veya Roma'ya falan şey yapıyorlar. Eee, hani onlarda da vardı canım. Hani, niye, hani, eee, sadece batılı, Avrupalı devletlere şey yapıyorsunuz diye. Kesinlikle aynı şey değil bir kere onu söylemek lazım.
Hı. Hı hı. Tabii. Tabii, tabii. Eee, ş Osmanlıların yaptığıyla mı?
Çünkü Osman Tabii, Osmanlı'nın yaptığıyla aynı değil. Çünkü Osmanlı'nın yaptığı şuydu. Yani, Roma'nın yaptığı da bu. Osmanlılaşıyorsun sen. Eee, tuhaf geliyor belki sö söylemesi böyle ama. Ya da Roma'nın yaptığı, Romalı oluyorsun. Seni Roma vatandaşı yapıyor. Sen şimdi Roma vatandaşı olduğun zaman ne yaparsın? Roma için savaşırsın, kan dökersin vs. vs. Eee, vergini verirsin ama hiçbir zaman tarihin hiçbir döneminde, yani, bunlar a aşağıda insanlar, yani, gelişmemiş bir medeniyet. Biz de gidelim elinde barkında ne varsa bunların alalım ve karşılığında da onlara hiçbir şey vermeyelim. E, bence çok tek taraflı ve çok gaddarca geliyor bana.
Hı hı, hı hı. Hı hı. Hı hı. Ha ha, ha ha. Tabii. Ha. Tamam. Hı hı. Tabii. E, yok. Ya, anlıyorum da Osmanlı ya, Osmanlı zamanında, eee, ya, baktığında aslında, eee, genelde hep, eee, ya, Romalılar da buna dâhil gerçi, ya, hep bir Akdeniz çevresinde bir yayılmacılık gördü, ya yaşandı. Ama Osmanlı'nın Osmanlı'nın açıkçası, aaa, bu kadar, hani, emperyalist, yani, bir yeri, ııı, yönetmek ve o, şey, yani, şeyle birlikte, ne derler buna? O, zafer demeyeceğim de istila da demeyeyim. Sefere çıktığında, ya, fetihten sonra genelde İslami coğrafyanın etrafındaydı fark ettiysen.
Evet. Evet. E, çünkü E Evet. Evet, fetihle birlikte mi? Evet.